Betul, atau mungkin anak kita nggak tergantung nih, tapi anak orang lain iya, akhirnya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung, heeh, gitu.
Mhm. Hmm, nah iya. Iya kan jadi gak punya temen jadinya ya ya ya udah lah mending main sama diajakin sama bapaknya ya, daripada main sama tetangga entar ujungnya main game online malah maki-maki gitu ya. <laughs> Aduh jadi gak bagus, aduh, ya untung ya kita jadi orang tua bisa membimbing anak jadi yang baik gitu ya, mainnya.
Heeh. Betul, gitu, iya iya. Betul gitu, pek kalau pas lagi ada waktu gitu kalau hari-hari kerja kan kadang-kadang kan nggak sempet juga gitu, tapi heeh, betul. Nah
<laughs> Heeh heeh. Iya sih bener, ya pokoknya disempet-sempetin aja lah ya, demi masa depan yang lebih baik gitu. <laughs> Mhm mhm, benar, iya, Mas, bahagia nih iya makasih banget nih, Mas, ditemenin ngobrol, heeh, tetep semangat. Selamat malam, Mas.
Betul betul banget, betul, ya ya ya, eee, iya, baik makanya menyenangkan banget ya, Mas, ya terima kasih banyak atas informasinya nih, iya mari. Mantap iya. Ya selamat malam.